Allora, ehm, un approccio proprio con una terapeuta che si occupa del pre e post parto.
Bravissima.
Ehm, avevo già fatto terapia in passato. Devo dire che sicuramente, uhm, insomma, ehm, fare terapia con una donna as uhm, formata per questo è mhmm, ha reso l'approccio molto più, ehm, <whistles> probabilmente più, mhmm, concreto, no. Sì sì sì, sì, più sano, anche più sano e ad a e più sensato fondamentalmente quindi
Sano, concreto, sì. Mh-mh. Perché può comprenderti, no?
<whistles> Sì, sì, sì, sì, sì, sì riesco a farmi comprendere in maniera differente, poi anche lei è mamma da poco quindi in un certo qual modo mi sono sentita anche accolta. E ci sono delle giornate dove in effetti vivo la mia vita a 100 all'ora, anche perché ho iniziato un po' a delegare anche la mhmm, insomma l'accudimento del bambino, quindi a a scegliere anche di affidarmi ai familiari intorno, e e e a
Mh-mh. Molto bene.
<whistles> e a lasciarlo un po'. Ci sono però
E come sta andando? Sì, sei serena quando, ehm, tuo figlio non è con te? Riesci a dedicarti a te stessa in quel tempo?
Sì.